At 'pag nalilipasan ka ng gutom, gano'n, nabibinat yung ina. Merong gano'n na, parang nabinat yung ina, namatay.
Mm. Mm.
Gano'n 'yon, dahil sa stress at pagod.
Mm, okay.
Mm. Kaya 'yon nam ah, nakakatulong din yung, ah, pagpapamas pagpa papamasahe. Oo, buong katawan mo, magrelease ka ng
Hmm. Nagpapamasahe, okey. Sige, mm. Masubukan ko nga rin 'yan, pag-papa-massage.
Nakakatulong siya, promise. Lalo na 'pag magaling yung taga-masahe mo, alam niya kung saan ang point ng ulo mo, mahahanap yung pampawala ng stress,
Mm. Oh, kasi talaga hindi ko pa naranasan magpa-massage, eh
I-try mo, dapat do'n ka sa mismong, ah, massage therapist.
Mm.
'Yon ang dapat mong makuha, kasi, alam nila kung saan yung mga point, ng katawan mo, na mare-release yung stress, gano'n. Napakasarap talaga sa pakiramdam, 'pag nagpapa-massage ka, malaking tulong 'yon, pampawala ng stress. Tapos
Ah, okay. Hmm, mm. Mm, <smacks lips> eh, a mm, ano 'yon ano pa?
nakakatulong din ang, pagkain ng matamis, <chuckles> oo, mahilig ako sa cake, ayun, chocolate cake, gano'n. Nakakatulong 'yon, pampasaya ng hormones, <chuckles> oo.
Ah, matamis, okey. Cake, oo. Chocolates, gano'n, oo. Talaga? Sige nga, makabili nga ako mamaya ng ano, ice cream, puwede ba 'yon? <chuckles>